Kalau aku, eee, le mungkin lebih pilih bootcamp ya, karena bootcamp itu ibaratnya kita tuh benar-benar nggak boleh fokus selain untuk itu. Itu bagus banget, tapi memang mahal. Tapi kalau aku mungkin nggak terlalu cocok ya, eee, hal-hal se eee, untuk bootcamp, aku termasuk nggak cocok. Gimana mau gimana mau cocok, aku aku di kelas tuh bete Kak, emang termasuk orang yang beda, emang emang nggak bisa belajar dengan orang, kecuali emang benar-benar ketem eee, benar-benar orang tertentu lah, gitu. Aku punya kesulitan belajar lah di dalam ruangan tuh, nggak tahu kenapa. Jadi emang <chuckles> ngeles doang tuh sebenarnya tuh males. <laughs>
Mmm, mhm mhm. Oh iya sih. Oh, kenapa tuh Kak? <laughs> Hmm. Oke oke. <laughs> Oke. Nah ada nggak Kakak bisa kasih 1 tips untuk orang yang juga pengen pindah karir nih?
<chuckles> Heeh. Mhm. Kalau mau pindah karir mungkin, eee, cuman ngasih tau motivasi paling bagus itu bukan kei bukan keinginan dream-nya tapi kenapa mau keluar dari itu. Itu sih yang harus dise di a di di dipah disadari. Karena itu yang jadi ener paling penting energinya dulu, jadi energi paling bagus tuh, a alasan kita keluar, gitu Kak.
Oke. Ah, baiklah kalau begitu, wah terima kasih ya, Kak, karena sudah sharing-sharing nih.
Ya. Sama-sama Kak, makasih juga.